Hello po, magandang tanghali.
Hello magandang tanghali din po. Ah, may gusto po sana akong itanong.
Oh, ano yun? <chuckles>
Ah, paano niyo po ipinapakita ang pagmamahal sa isang tao?
Ay ang ganda naman ng iyong katanungan. Para sa akin na alam mo ba, iba-iba kasi yan, eh, yang pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao depende, halimbawa sa kaibigan pinapakita ko yung pagmamahal ko sa kaibigan ko sa pamamagitan ng halimbawa, eh, tinutulungan ko siya halimbawa may problema, "Oh, kaibigan anong problema mo bakit ka ba malungkot?" ganyan. Halimbawa naman sa kapamilya, ah, halimbawa kapatid ko, ah, may kailangan halimbawa, ah, gip gipit ganiyan, ah, pwede bang makahingi ng konting tulong, oh, pwede naman, oh, 'eto bayaran mo pagka nakaluwag ka. Oh, 'di kaya naman sa karelasyon, malambing ako dun ko na ipapakita yung aking pagmamahal. Ikaw ba paano mo ipinapakita yung pagmamahal mo sa isang tao?
<chuckles> Opo, opo. Mm, mm. Mm, mm. Hmm, opo. Mm. Ah, mm. Mm, mm. 'Yan, mm. Mm. Hmm.

Hmm. Ako naman an ako naman, eh, ano, parang may naalala tuloy ako. Ang 'pagka 'yong, ano, 'pagka 'yong mahal ka ng tao kasi ibukod naman 'yon sa magkarelasyon naman 'yon. 'Pag mahal ka ng tao, ipaparamdam niya sa 'yo 'yong pagmamahal niya. Pero, alam mo, 'yong mayro'n akong alam na kahit na anong pagpaparamdam mo na mahal mo siya, parang balewala, alam mo 'yong gano'ng ano, 'yong hindi niya hindi niya parang balewala sa kaniya 'yong pagpaparamdam mo ng pagmamahal mo. Mayro'n ka ring ganoon.
Mm. Hmm, sige po. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm, Opo. Hmm. Ah, may ganyan din po ako no'ng, ano, siguro mga nakalipas na taon. Parang mm, parang ikaw lang 'yong, ah, ikaw lang 'yong may gusto na gumawa ng mga bagay-bagay. Ikaw lagi 'yong nag ah, nag-i-initiate kumbaga ng, ano, ng mga activity 'tas parang laging tinatamad.
'Yong hindi na siya ka oo, kasi nabanggit Ah, oo. Oo. Oo, oo. Oo, oo, o oo. Bakit mo alam? <laughs>
Hmm. Gano'n gano'n po kasi talaga minsan. Hindi hindi din maintindihan, eh.
Oo nga. Mm. <chuckles>
Pero parang sinasabi naman niya 'yong mga tamang mga salita. 'Tas, ano, parang nasa parang mukha naman siyang masaya. Pero parang ramdam mo na may may mali may mali <scoffs> may parang may mali. Hmm. Parang pinipi pinipilit nga ba o baka naman ayaw talaga tapos wala lang, parang nahihiya lang siya. Baka nahihiya lang siya magsabi na ayaw niya na, gano'n.
Oo nga, eh. Parang pilit. <laughs> Parang hindi. Tama ka diyan. Ah, oh, aray. Aray ko, aray ko. Tama na. <laughs> Oo nga, eh.
<laughs> May mga gano'n po yatang pagkakataon, eh. Na kaya 'yong 'yong mga gano'n po minsan, ah, siyempre hindi na hindi na magtatagal 'yong gano'n. 'Pag pinatagal mo pa, ah, mas lalo lang masakit 'yan 'pag, ano, sa kalaanan. Kasi mas mas mahirap na po 'pag mas ano, eh, 'pag mas matagal na, eh. 'Tas kunwari po na 'di po ba nakilala niyo na 'yong pamilya ng isa't isa. <laughs> Habang pinakilala mo na siya sa mga magulang mo. Tapos, eh, hindi 'yon pala hindi kayo, ano, hindi kayo magtatagal na. 'Yan, 'yon po 'yong mga mahihirap na sitwasyon, eh, kaya nga ga mahalaga nga mahalaga nga po talaga 'yong, ano, 'yong nagpapakita natin 'yong pagmamahal. Kasi 'pag 'pag isang tao lang 'yong nagpapakita o kaya hindi kayo masyadong, ano, konektado, 'yan, mag magkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Mm.
Oo nga. Tama 'yong sinabi mo oo nga. Mm. Oo, totoo 'yan. <laughs> Oo. Kaya nga. Ay, masakit naman no'n. Parang <laughs> Oo nga. Oo, yan. Oo nga. Hay, naku ang dami ko natutunan sa sinabi mo. <laughs>
<laughs> Marami pong, ano, marami pong mga naranasan na kabiguan. <laughs> Ang hirap din po kasi talaga la ah, lalo na ngayong, ano, talagang sobrang, ah, sobrang busy. At saka 'di po ba minsan, 'di na lumalabas dahil ang trabaho sa bahay. Kaya mahirap din po talaga. Kaya kailangan nating ipakita na mahal natin isang tao. So maraming salamat po sa kwentuhan natin. Madami po akong natutunan. Mm.
Oo. <laughs> Kaya pala, eh. <laughs> Oh, pa'no. <laughs> Oo. Oo nga. Okey lang 'yan. Tama. Oo, totoo 'yan. Tama ka diyan. Salamat din. Ako din. <laughs> Oh, pa'no, paalam. Paalam.
<scoffs> Sige po, paalam po.